ใช่ ๆ ๆ ถามว่า "เป็นยังไงบ้าง? ให้พี่ช่วย อะไรไหม?" ณ ตอนนั้นอาจจะยังไม่มี แต่พอมันมีปัญหาจริง ๆ เขาก็โทรมาหานะ
อือ อือ เออ ใช่ โอ้โฮ ดีเลย
ตี 2 ตี 3 ตี 4 ยินดี แบบ "ไม่เป็นไร พี่พร้อม บอกมาเลยให้พี่ทำอะไร" ณ ตอนนั้น ก็ โอ้โฮ แกขายกันถึงเช้า <chuckles> น้องจะสอบปลายภาคของมหาลัย อย่างเงี้ย เออ แบบ
อือ อืม โอ้โฮ ดีมาก อา อืม โอ้โฮ ดีเลย
มันเป็นความรู้สึก ที่แบบ อ อืม ไม่ ไม่เสียดายเวลาเลยที่ทำไป เออ มัน
อืม ค่ะ อืม โอ้ ดีเลย ดีเลย ถือว่า เป็นแบบว่าเรื่องที่ดีมาก ๆ เลย เพราะว่าอย่างน้อย อะ <tsk> ในอดีตเนี่ย ถ้าเกิดให้กลับไปแก้ไขเราคงได้แค่แบบว่าซัปพอร์ตต่าง ๆ ไม่ ไม่ มีคั่น เรื่องเงินแล้วกัน แต่ในปัจจุบันน่ะคิดว่า เออ เงินและความคิดเราอะมัน พอเราโตขึ้นอะทุกอย่างมันก็ดีขึ้นน่ะ คิดว่า แบบมันสามารถแบบ อืม เข้ามาได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะ แสดงว่า ส่วนใหญ่แล้วแบบว่าความทรงจำกับคุณ ของคุณเลยเนี่ย ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวเป็นหลักเลยใช่ไหมคะ ที่แบบว่าทำให้แฮปปีเนี่ย อา ดีเลย
อือฮึ ใช่ครับ อา ใช่ ๆ ๆ อือฮึ ใช่ครับ อืม ใช่ ครับ ใช่ ๆ ๆ ใช่ครับ ด้วยความที่ว่าตอน <chuckles> ตอน ม.ปลาย เป็นนักกิจกรรม เอาอย่างงี้ดีกว่า เป็นนักกีฬาของจังหวัด จะไม่ค่อยได้อยู่โรงเรียน
อ อือ อา ค่ะ อา อา
2-3 เดือนไปแข่ง 2-3 เดือนไปเก็บตัว 2-3 เดือน อย่างเงี้ย อยู่อย่างงั้นจนจบมัธยม <chuckles> ก็เลย ความทรงจำกับเพื่อนน้อยมาก อือฮึ
อ อา อา ค่ะ อือ โอ้โฮ เป็นคนหนึ่งที่ อืม โอ้โฮ ดีเลย อุ๊ย เราเนี่ยแตกต่างกันเลย ส่วนใหญ่แล้วอะ เราเคยมีช่วงหนึ่งไงคะ อยู่แบบอยู่โรงเรียนประจำ ก็เลยแบบว่า เออ ค่อนข้างที่จะสนิทกับเพื่อนเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะ ก็เลย อืม ส่วนใหญ่แล้ว
ครับ อ๋อ อือฮึ ๆ เออ ไม่ ไม่ ไม่ค่อยรู้โมเมนต์นั้นเลยอะ น่าสนุกจัง
อะฮะ ใช่ โอ้โฮ มันแบบ <tsk> มันทำอะไรทุกอย่างกันเยอะมาก คุณ ไม่ว่าอาบนา อะ อะ อะ อาบน้ำแบบ ก็เคยมีแบบว่าอาบน้ำด้วยกันนะ แต่ไม่ใช่ว่าแก้ผ้านะ แบบมีผ้า อะไรแบบนี้แหละ แล้วก็ทำอาหารกินกัน ดูแล ช่วยเหลือ ทำการบ้าน เพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยอะค่ะ ก็เลยแบบว่าต้องใส่ใจกันมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ
อะฮะ อา ๆ ๆ ๆ ครับ อืม อืม อือฮึ อ๋อ วันนี้ยินดี มากเลยครับที่ได้มาแลกเปลี่ยน ดีมาก ๆ เลย ไว้ ยังไงเดี๋ยวเราได้เจอเสียงกันใหม่ค่อยคุยกัน เนาะ โอเค ขอบคุณนะครับ
ค่ะ อืม อุ๊ย จริงเลย ได้ ได้เลยค่ะ ยังไงวันนี้ก็คือ ค่ะ ยังไงวันนี้ก็คือแบบขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่แบบมาแลกเปลี่ยนกันเนาะ เรารู้สึกว่า เราสนุกมาก ได้ย้อนแบบว่าความ ความทรงจำวัยเด็กเนาะ ที่สำคัญกับเราก็ว่าได้เลยเนาะคุณ ยังไงวันนี้ก็คือ ค่ะ เช่นเดียวกันเลยค่ะ ยังไงฝาก ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ
อือฮึ ยินดี เหมือนกัน อ้อ โอเค ใช่ ๆ ๆ ครับ โอเค ขอบคุณนะครับ ครับ สวัสดีครับ เช่นกัน ครับ ครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย?
วันนี้ วันนี้ฝนตก <chuckles> ตก ๆ หยุด ๆ ทางนู้น
อา อากาศ ไอ้ โอ้ ทางนี้ก็อากาศดีเลยค่ะ ตกลงมาเหมือนกัน แต่ไม่ได้ตกหนักมากค่ะ ยังแบบใช้ชีวิตได้โอเคอยู่เลย ก็เลยวันนี้เนี่ยพออากาศมันดีเนี่ย ก็เลยนึกถึงแบบความทรงจำในเด็ก ๆ เลย ที่แบบทำด้วยกันกับคนในครอบครัว ใช่ ก็เลยอยากจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันเลยค่ะ?
อ๋อ อาฮะ ๆ ได้ ได้เลยครับผม
อา มาเลย ๆ แล้วอยากจะถามก่อนว่า ปกติเนี่ยความ คุณคิดว่าแบบความทรงจำในวัยเด็กที่ทำให้คุณแบบมีความสุขเนี่ย มันเกิดขึ้นตอนที่คุณอยู่ที่ไหน หรือว่าทำอะไรอยู่เหรอคะ?
โอเค ครับ ความทรงจำในวัยเด็กเลยนะ มัน มันจะมีความทรงจำหนึ่งที่ จริง ๆ คนเรามันก็มี ตอนเด็ก ๆ มันน่าจะจำได้ ได้ ได้หลายสถานการณ์ ก็มีทั้งโรงเรียน ที่บ้าน หรือว่าสถานการณ์อื่น ๆ ที่เราเคยไปเจอมา อันนี้เดี๋ยวเริ่ม เริ่มที่โรงเรียนก่อน สมัยอนุบาล สมัยอนุบาล ย้อนกลับไปยาวนานมาก <chuckles> ด้วยความที่ว่าตอน ตอนอยู่อนุบาลความทรงจำน้อยมาก แต่คิดว่า แต่คิดว่า ความทรงจำที่จำได้น่าจะเป็นความทรงจำที่เราน่าจะแฮปปี เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แบบ <tsk> ถอดรองเท้าหน้าห้อง ก็ต้องเรียงเป็นระเบียบอย่างงี้ อา ๆ ๆ
อืม ค่ะ อา ใช่ อืม อืม ค่ะ ใช่เลย ได้ค่ะ อา โอ้ <chuckles> เหมือนกัน ๆ ค่ะ อืม ค่ะ อา อา อืม สิ่งเล็ก ๆ ที่น่ารักแล้วกัน